لأ، لأ، أنا ماشي في كلّه مع بعضه، بس يعني يمكن حاولت حاجات بسيطة، يعني أنا أصلًا لسّه أصلًا يعني ف لسّه داخل على خطوبة ومش اللي هو يعني، خطبت وكده. أنا لسّه أصلًا داخل على خطوبة يعني، دي كمان عارفة اللي هو يعني دي في دي اللستة كمان، فتخيّلي بقى كل الحاجات دي عليّا، بالضبط آه، ولسّه كمان في خطوبة أو لسّه في حاجة
في الشخص آآ ما تاخدهاش أبدًا يعني بإنّها حاجة ضغط، بالعكس، ده أنت خدها اللي هو جاي لك شريك حياة، هيمشي معاك المشوار، هيخفف عليك الموضوع. أكيد أنت عارف البنت دي و وحابب إن أنت تخطبها والّا إيه؟
لأ، لأ، آه ماشي، هي معرفة بس معرفة بسيطة يعني، هي الفكرة مش مش في الخطوبة نفسها، فاهمة قصدي، الفكرة إن أنا حاولت آه، يعني يمكن حاولت حاجة بسيطة كده، آآ، فكرت إن أنا صراحةً أسيب الشغل وإن أنا لأن الشغل بصراحة، ضاغط وعامل كبير أوي عليّا، بصراحة يعني يمكن أكتر من الدراسة، ويمكن أكتر من الدراسات العُليا، أصل الدراسة العُليا ليها وقت وهتخلص، فاهمة قصدي، يعني أنا عارفة اللي هو إيه، آآ، خلاص كام شهر كلّها وأخلّص التيرم وهاخد راحة فاهماني، إنما الشغل ما بناخدش منّه راحة، ففكرت إن أنا أسيبه أصلًا
بالضبط. طب أنت فكرت فكرت هتعمل إيه لو سِبت وبعد ما تسيبه؟
ما هو أنا ما هو أنا فكرت إن أنا أسيبه والله كده، وإن أنا أنزل شغل تاني يكون جانبي أو جزء ج يعني شغل جزئي كده، فاهماني، لحد أمّا أضبط أموري ولحد أمّا أخفّف شويّة الضغط من عليّا، فكرة ال فاهمة، يعني العيلة خلاص أنا بدأت إن أنا إيه، بدأت إن أنا أريّح دماغي منهم وأسيبهم كده بحالهم، عارفة اللي هو وهُم يسيبوني في حالي، ونبعد عن بعض شويّة فاهمة قصدي، إنّما إيه الشغل نفسه
طب والشغل دلوقتي لا خلّينا خلّينا الأوّل في فكرة الشغل، أنت عادي عندك إن أنت تسيب الشغل مثلًا، وتعتمد ماديًا على مصادر تانية عندك والّا إيه؟ احكِ لي.